Bukan bukan berapa bulan katanya hampir berapa minggu, cuman katanya kalau misalnya sekarang bisa lebih cepat karena, eee, udah ada stasiun luar angkasa ya katanya yang dekat bulan itu. Perkembangan teknologi manusia dengan, eee, Amerika, Eropa gitu ya bersama China juga, bareng-bareng bikin stasiun luar angkasa. Jadi mungkin logika saya mungkin ya s kalau misalnya ada yang pergi ke bulan lagi, mampir dulu ke situ kali aja bisa lebih cepat.
Hmm, oke oke oke. Sebenarnya astronaut itu ngapain dia di luar angkasa, kalau menurut kamu?
Mungkin neliti ya, melihat mineral, terus apa, mem mencari ada nggak, eee, apa namanya, kehidupan lagi, eee, makhluk yang hidup lagi, selain manusia mungkin mungkin nyari nyari itu ya tumbuh-tumbuhan juga s
Oke.
Iya nggak sih? Bisa salah.
Gat ey enggak tahu aku aku maksudnya nanya emang nggak tahu, gitu.
<chuckles>
Tapi kalau yang untuk tumbuhan itu bukannya di Mars kemarin ya? Eh, iya, nggak sih? Iya kan.
Iya iya, iya di Mars. Di bulan juga sempat nyari tapi nggak ada. Di bulan itu cuma ada kerikil-kerikil katanya tuh.
Heeh. Iya. Iya, sama air kalau nggak salah ya.
Sama air ya, saat di Mars ada tumbuhan, katanya itu tumbuhan, tapi tumbuhannya juga tumbuhan cuman mikro gitu ya, kecil katanya tuh.
Hmm. Oke oke. Iya sih menarik sih. Kenapa aku jadi kepikiran mau ke bulan juga ya jadi. <chuckles>
<laughs> Siapa tahu bisa buka koloni kota di sana, bisa buka kultur baru mungkin. <chuckles>
<chuckles> Boleh. Oh ya? Atau jastip nggak sih? Jastip kerikil. <chuckles>
Jastip, iya. Ada produk baru mungkin bisa membuat produk baru di sana.
Iya. <laughs> Live TikTok di situ gitu. <chuckles>
Terus, kalau menurut kamu kira-kira, eee, Indonesia nih ya, bisa nggak sih, eee, eksplorasi luar angkasa gitu setelah misi pertama bulan ini?
Iya. Kayaknya bisa sih, karena aku percaya warga-warga Indonesia itu pintar-pintar sebenarnya, cuman nggak dilihat aja dari sudut apa pun di pemerintah dan nggak pernah diekspor. Eh, ex iya, belum pern iya, benar. Justru aku melihat
Belum belum ter belum tergali ya berarti ya.
lebih pintar orang Indonesia sebenarnya menurut aku ya.
Mungkin karena environment-nya yang keras ya. Jadi, lebih kritis dan pintar jadinya.
Bisa jadi dan mungkin kita sebagai anak muda itu nggak pernah diwadahi se sebaik-baik mungkin dan sebetul-betulnya mungkin ya dan orang yang punya privilege aja yang
Mhm.
bisa mendapatkan akses itu mungkin menurut aku gitu sih gitu.

Iya. Tapi kamu berarti masih agak meragukan gitu, bahwa perjalanan ini ada? E
Mmm, sedikit. Karena beberapa hari iya, sebenarnya beberapa hari lalu itu kebetulan aku ngelihat kan, eee, siapa ya waktu itu, bilang oh, di podcast gitu, podcast luar, dia menyebutkan kalau itu tuh fake, gitu. Jadi ya aku nggak tahu kebenarannya, tapi yang jelas karena adanya dia jadinya peradaban itu sedikit sedikit lebih maju jadinya, gitu, menurut aku ya.
Sedikit ya? Hmm. Hmm, iya, betul betul sih.
Iya kan? Kalau menurut kamu gimana tuh?
Kalau menurut saya mungkin karena saya penggemar space exploration ya, jadi, eee, eh subje
Oke. Iya.
M Jadi seperti terkesannya tuh pengen, eee, mempercayai itu walaupun sebenarnya mungkin itu masih meragukan ya. <chuckles>
Eee, iya sih, mung ka itu kan perspektif aku gitu, kalau kamunya apa, ya nggak apa-apa, gitu.
Iya, jadinya mau nggak mau, eee, lebih ke percaya. Walaupun emang sebenarnya saya juga baca sih, eee, podcast cerita bahwa itu ternyata katanya masih ada, eee, abu-abu dan katanya seperti yang tadi kamu bilang ya, ada bukti-bukti seperti bendera bergerak <chuckles> katanya. Nggak mungkin kan katanya tuh bendera bergerak di luar angkasa. Bisa jadi sih, bisa jadi, cuman saya lebih masih percaya jadinya. <chuckles>
<chuckles> Heeh. Iya. Iya, bener. Iya. Oke. <chuckles> Ini, eee, percaya juga berarti, bumi itu bulat berarti, atau bumi datar? <chuckles>
Eee, saya masih percaya bumi itu bulat karena mungkin dari data-data scientific-nya dan apa, ya sejauh ini walaupun menarik sih si flat earth itu tuh ya, terkait flat earth. Cuman kalau misalnya scientific-nya belum a belum sepenuhnya ada yang bisa membuktikan sih.
Iya sih, benar, tapi aku lebih percayanya bulat sih memang.
Mungkin kalau ke luar angkasa kita bisa lihat ya, mungkin ya, kalau misalnya kita ke luar angkasa.
<laughs> Besok kali ya, kita ke ini, ke bulan? <chuckles>
Kalau ada pendaftaran mungkin ke bulan nanti ya. <chuckles>
Iya, <laughs> bisa bisa bisa. Eh, kalau boleh tahu, itu kalau ke bulan itu berapa lama ya? Kan ada waktunya juga kan ya, kita di sana?
Iya, iya sih, katanya sih, hampir berapa minggu ya katanya tuh ya, ke bulan itu?
Oh, oke. Bukan bera beberapa bulan berarti ya?
Tapi

Kalau mempengaruhi cara iya sih bener, ternyata, eee, apa, ciptaan Tuhan itu ternyata enggak cuma sekedar bumi, gitu. Kalau kita lihat lagi dari sana, banyak lagi ka. Justru kita banyak melihat kayak maksudnya kan bulan itu jauh dari planet manapun gitu ya, jadi kita bisa lebih jelas lagi ngelihat, eee, bintang besarnya seberapa, matahari juga sebesar apa, terus bisa melihat juga iya, lebih luas lagi perspektifnya. Ternyata kita lihat malah justru bumi yang paling kecil planetnya gitu, yang kita terasanya udah lebih besar, ternyata waktu kita lihat di sana makin lebih besar lagi gitu, ya kan?
Mhm. /Lebih luas lagi yah? Kecil banget. <chuckles> Iya, betul betul. Mhm.
Iya bener. Nih, kalau misalnya kamu nih dikasih u punya kesempatan gitu, mau nggak ikut ke bulan, gitu?
Pengin sih. Saya pengin ikut ke bulan, tapi bawa keluarga jangan sendiri. <laughs> Karena seru aja, karena saya demen adventure ya. Pengin melihat sesuatu yang baru, berbeda gitu ya. Pengin aja ngalamin itu sih. Kalau kamu pengin nggak?
<laughs> Kenapa gitu? Oke, iya sih. Oke, bener bener bener. Aku pengen cuma kayaknya lama-lama di situ juga bosen kali ya.
Ada jangka waktu berarti?
Iya, ada jangka waktunya cuma 4 hari, 5 hari doang, gitu. Ya udah setelah itu gak mau lagi. <chuckles>
<chuckles> Lima hari doang, iya iya. Nggak ada rencana mau bikin koloni, gitu, atau e tinggal di sana. <chuckles>
<laughs> Boleh-boleh. Nanti aku ini ya daftarin link gitu ya. Mau join nggak? <laughs>
<chuckles> Iya. <laughs> Terus kalau misalnya kalau misalnya menurut kamu nih ya, e eksplorasi luar angkasa sekarang setelah ke bulan itu masih relevan, masih penting nggak sih? Kalau menurut kamu? Mhm.
Kayak gitu sih kan ya? Heeh? Kalau menurut aku, masih penting sih, karena kan kita ngelihat apa kan, mmm, apa ya, kayak eee, apa sinyal sinyal pun juga bisa dilihat dari bulan kan, perkembangannya gimana, gitu kan?
Oh, iya.
Iya, nggak sih? Atau aku salah?
Eee, sinyal apa dulu nih, entar
Eee, sinyal yang ini, yang dihantarkan biar bisa kita melihat internet untuk sosmed kayak gitu, untuk, mmm, jaringanlah jaringan istilahnya, gitu.
Ek Oh. Oh, itu baru baru bar ek bar ek baru tau saya tuh. Kayaknya berarti bisa ya, bisa dari atas ya, lebih jelas mungkin ya, keliatan ya?
Iya nggak sih, atau aku malah salah ya? Oh, iya? <laughs> Ah.